<inhales> ค่ะ มีเรื่องอะค่ะที่กังวลใจนิดหนึ่งอะค่ะเกี่ยวกับการนอนนะคะระหว่างเรากับสามีอะค่ะ เราอะค่ะเวลานอนอะค่ะ แล้วก็เวลาตื่นของเขานะคะจะไม่ค่อยตรงกันน่ะค่ะ อย่างตัวเราอะค่ะชอบติดแบบนอนดึกอะค่ะ ส่วนเขาก็จะมีเวลาของเขาใช่ไหมคะ แล้วตอนเช้าเขาต้องตื่นไปทำงานตอนเช้าตรู่เลย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยแบบมีความขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อย อยากจะขอคำแนะนำอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เอ่อ นอนดึกนี่คือ ก็คือเข้านอนคนละเวลาเลย ใช่ไหมคะ? ก็คือ เอ่อ คู่รักก็คือนอนก่อน ใช่ไหมคะ?
ใช่ ค ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่เราบางทีก็จะติดทำงาน บางทีทำงานแบบดึกอะค่ะ ก็จะเลย บางทีแบบ เป็นแบบเที่ยงคืนหรือว่าตี 1 อะไรเงี้ย ไปเลยอะค่ะ มันก็จะมีบ้างบางวันแบบนี้นะคะ แต่ไม่ใช่ทุกวันน่ะค่ะ ส่วนสามีค่ะเขาก็จะนอนเป็นเวลาของเขาอะค่ะ ประมาณ 5 ทุ่ม แต่ว่าไม่เกินเที่ยงคืนน่ะค่ะ แล้วเวลาเราแบบไปนอน อย่างเงี้ย มันก็จะเหมือนแบบไปกวนเขาอะค่ะ เขาเป็นคนที่ตื่น ง่ายอะค่ะ ได้ยินเสียงนิดหนึ่งเขาก็แบบจะลุกแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบมีความแอบทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็ แล้วเรื่องไหนเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกันคะ? เรื่องการที่แบบ ส เราเสียงดัง อย่างงี้หรือเปล่าคะ?
ค่ะ อาจจะมีแบบเสียงบ้างเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะเข้านอน อาจจะมีแบบเตรียมตัว ไรเงี้ยค่ะ ตอนที่เราเตรียมตัวแล้ว อ บังเอิญเขาหลับไปแล้ว แบบเนี้ยค่ะ มันก็เลยอาจจะทำให้ เขาเป็นคนแบบมีตื่น แบบได้ยินเสียงนิดหนึ่งก็ตื่น ไรเงี้ยค่ะ มันก็เลย มันทำให้ตัวเขาก็ เหมือนแบบพักไม่เต็มที่ ไรเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็จะหงุดหงิด ไรเงี้ยค่ะ เวลาเขาตื่นขึ้นมาอะค่ะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ
มีวิธีแบบจัดการยังไงดีคะ? ขอคำแนะนำได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ ได้ค่ะ ยินดีค่ะ เคยลอง เอ่อ คุยกันไหมคะ? ปรับเวลานอนให้เป็นเวลานอนใกล้ ๆ กันน่ะค่ะ ทั้ง 2 ฝ่าย ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ก็จะมีคุย ค่ะ ก็จะมีคุยกันนะคะ แต่บางวันน่ะค่ะเราก็แบบติดทำงานแบบเพลินน่ะค่ะ มันก็เลยแบบเลยช่วงเวลาไป อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เหมือนอาจจะลืมดูเวลา เพราะว่าเป็นคนแบบ อ ชอบทำงานมากเลยค่ะ พอเวลาทำงานของเรา เราเหมือนแบบเรามีความสุขอะค่ะ เราก็เลยจะ ล เพลิน ลืมทุกทีเลยอะค่ะ แต่ก็ได้มีการคุยกันบ้างนะคะ ก็รู้สึกว่า ก็มีปรับ ๆ อะค่ะ ปรับ บ ปรับเข้า เออ บางวัน แต่บางวันที่แบบติดทำงานจริง ๆ ก็จะลืมไปอีก อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลย <chuckles> เริ่มทะเลาะกันอีกเรื่องเดิม แบบเนี้ยค่ะ
อืม เข้าใจค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจ อืม เข้าใจได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้น เอ่อ ลองเป็นตั้งเวลาดีไหมคะ? ตั้งเวลาสักประมาณ 5 ทุ่ม เพื่อที่จะให้รู้ว่า เอ๊ะ ตอนนี้เราควรจะเข้านอนแล้ว จะได้ไม่ลืมช่วงเวลาการนอน แล้วก็จะได้เข้านอนพร้อม ๆ กันน่ะค่ะ แล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมการนอนให้ อ่า คู่รักของเรา โดยการ เอ่อ มีผ้าปิดตา มีหูฟังให้เขา เขาจะได้ไม่ได้ยินเสียงเวลาที่ เอ่อ เราเข้านอนพร้อมกัน แบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ แบบนี้ดีเลยค่ะ ค่ะ แบบนี้เป็น คำแนะนำที่ดีเลยค่ะ ป เรา ยังไม่เคยลองแบบผ้าปิดตาแล้วก็มีที่อุดหู ยังไม่เคยลองเลยนะคะ เดี๋ยวจะลองไปหาดูอะค่ะ คิดว่า ก็อาจจะมาช่วยได้เลยนะคะ เพราะว่าเขาก็จะได้ไม่ต้องตื่นเวลาที่ ได้ยินเสียง หรือว่าเราเตรียม ตัวอะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ดีเลยค่ะ
คิดว่าแบบนี้จะช่วยไหมคะ? ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ก็ปรับสภาพแวด ล้อมให้เขายิ่ นอนได้สบายมากยิ่งขึ้น แล้วก็สบายทางเราด้วย เราจะได้ เอ่อ เข้านอนอาจจะเลตนิดหน่อย จะได้ไม่รบกวน เขาด้วยค่ะ ให้ ให้มีเวลาการนอนยืดหยุ่น ทั้ง 2 คนค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ แบบนี้ดีเลยค่ะ แล้วอีกปัญหาหนึ่งอะค่ะ ที่เราจะ อือ ทะเลาะกัน ก็คือเป็นเรื่องของแสงอะค่ะ เราอะค่ะจะชอบนอนที่แบบมืดสนิทเลยอะค่ะ ส่วนสามีนะคะ เขาก็ขอจะมีแสงแบบเล็ก ๆ อะค่ะ อันนี้เราใช้แบบเป็นคล้าย ๆ เหมือน คล้าย ๆ เป็นไฟที่ เป็นกันยุงอะค่ะ เวลาที่จะมีแมลง หรือว่ายุงในห้องอะค่ะ มัน ก ตรงนี้เขาก็จะได้ช่วยจัดการ แต่เราอะค่ะเป็นคนแบบต้องหลับสนิทเลยอะค่ะ อันนี้ ตรงนี้ คือแบบยังไงดีคะถึงจะช่วยได้อะค่ะ? ให้มัน มีความแบบอยู่ตรงกลางกันน่ะค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ถ้าอย่างงั้น ผ้าปิดตาน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะคะ ลองหาซื้อผ้าปิดตาที่มืดสนิท แล้วก็เวลานอนเราก็ใช้ผ้าปิดตา ด้วยความที่เราไวต่อแสงเนาะ ก็คิดว่า ผ้าปิดตาเนี่ยจะช่วยทำให้เรานอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ดีไหมคะ?
อืม ค่ะ ค่ะ เพราะว่าแบบนิ้น ค่ะ แบบนี้ดีเลยค่ะ แล้วก็คิดว่า มันอาจจะทำ ให้เราแบบ ก็คือไม่ต้องเห็นแสงหรือเห็นอะไรที่มันรบกวนเรา แล้วก็จะทำให้เราแบบตื่นขึ้นมาในระหว่างคืน ดีเลยค่ะ แบบนี้ แล้วถ้าเกิดในบางครั้งล่ะคะ ตอนสามีเรา อะค่ะเขาแบบนอนกรนน่ะค่ะ แล้วก็มีเสียงแบบ ตัวเราเองก็เป็นแบบ อาจจะตื่นบ้าง ไรเงี้ยค่ะ เวลาที่ได้ยินเสียงอะค่ะ คือความไวของเขาอะจะเป็นเรื่อง เหมือนกันน่ะค่ะ ส่วนเราอะค่ะก็จะมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนอนไปแล้วอะค่ะ ถ้าได้ยินเสียงเข้ามารบกวน แบบเนี้ยค่ะ ก็จะตื่นง่ายอีกเหมือนกันน่ะค่ะ มันก็จะทำให้เราก็ไม่ได้หลับ ทั้งคืน ก็ตื่นมา อย่างเงี้ย เพราะว่าบางทีตื่นมาแล้วใช่ไหมคะ ก็จะไม่หลับเลย ถ้า ถ้าตื่นมา แล้ว อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ จะหลับยาก ใช่ไหมคะ? อืม เข้าใจค่ะ
ใช่ค่ะ เป็นคนหลับยากอะค่ะ ถ้า ถ้าตื่นแล้วอะนะคะ แบบนี้แนะนำยังไงดีคะ?
ถ้าอย่างงั้น เอ่อ ลองใช้หูฟังหรือที่อุดหูดู ดีไหมคะ? น่าจะลด เสียงที่ได้ยินหลังจากที่เรานอนหลับไปแล้วได้มากทีเดียวค่ะ ค่ะ การที่ใช้ที่ ที่อุดหูค่ะ ค่ะ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม แบบนี้ก็ดีนะคะ ได้ค่ะ เดี๋ยวจะลองไปตัด ทำ ดู แล้วเราอะค่ะควรจะตั้งกฎเกณฑ์ หรือว่าเราควรจะมี มีความแบบคุยกันก่อนที่จะเข้านอน ดีไหมคะ แบบนี้? ถ้าเรามาตั้งข้อกำหนดว่า แต่ละคนควรนอนแบบไหน ไรเงี้ยค่ะ คิดว่า มันจะทำให้สามีเราเขาเข้าใจไหมคะ? ถ้า ถ้าแบบนี้
น่าจะดีค่ะ ค่ะ อืม ดีนะคะ คิดว่า การสื่อสารแล้วก็ตั้งข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเวลานอน กิจวัตรเวลานอนเนี่ย น่าจะดีมากทีเดียวค่ะ จะได้เปิดใจรับฟัง เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ก่อนจะนอน อ่า เราก็ตั้งเวลาไว้แล้วใช่ไหมคะ ถึงแม้ว่า เราจะกำลังทำงานอยู่ แต่พอ 5 ทุ่มปุ๊บ มีนาฬิกาเตือน แล้วเราก็อาจจะได้รู้ว่า ถึงเวลาแล้ว เราจะต้องเตรียมตัวเข้านอน ก่อนนอน อย่างเงี้ยค่ะ ก็น่าจะ ปรับจูนกันได้ดีทีเดียว แล้วก็ลดการทะเลาะเรื่องการนอนกับคู่รักค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะลองไปปรับดูนะคะ เพราะว่าคิดว่า ถ้าเราได้คุยข้อตกลงกัน เรามีการสื่อสารกัน ก็น่าจะช่วยนะคะให้เราแล้วก็ทั้งสามีปรับความเข้าใจกัน เพราะว่าเวลาที่เราปรับ เหมือนสะสมแบบเหมือนนอนไม่เต็มที่อะค่ะ สะสมไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ มันทำให้เราอะค่ะอารมณ์แบบไม่ค่อย คืออารมณ์ไม่ค่อยดีอะค่ะในวันถัดไปอะค่ะ อาจจะ มันจะ อาจจะมาจากสาเหตุ อาจ นอนไม่เต็มที่แล้วก็ทบ ๆ ๆ ๆ กันไปหลาย ๆ วัน อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้หงุดหงิดง่าย ไรเงี้ยค่ะ แล้วบางทีก็ไปลงที่ลูก อย่างเงี้ยค่ะ โดยที่เขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะว่า เราเป็นอะไร อะไรเงี้ย แต่จริง ๆ แล้วมันอาจจะมีจากการที่เรานอนไม่ พักผ่อนไม่เพียงพออะค่ะ
ค่ะ เออ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียว ฉะนั้น ถ้าเกิดว่า ได้มีการสื่อสาร ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเวลาแล้วก็กิจวัตรเวลานอน ปรับสภาพแวดล้อมการนอน ลดแสง ลดเสียง ใช้ผ้าปิดตา ใช้หูฟังหรือที่อุดหู ให้ยืดหยุ่นสำหรับคนทั้งสองคน คิดว่า น่าจะช่วยเรื่องการนอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ แล้วถ้าเป็นเรื่องเวลาตื่นแต่ละคนไม่เท่ากันน่ะคะ แบบนี้เราควรจะ เราจะ ควรจะปรับตัวกันยังไงดีคะ? ในเรื่องของการตื่นนอนน่ะค่ะที่ไม่เหมือนกันน่ะค่ะ
การตื่นนอนนี่ก็ อ่า ค่อนข้างเป็น น เรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ยากทีเดียวนะคะ ด้วยความที่ อ่า กิจวัตรของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ใครที่ต้องตื่นมาทำอะไรก่อนก็ต้องตื่นก่อน ก็อย่างที่ได้แนะนำไปเรื่องผ้าปิดตา เรื่องหูฟังเนี่ย ก็จะช่วยทำให้ ถ้าเกิดว่า เรายังไม่จำเป็นต้องตื่นเช้า แล้วคู่รักเนี่ยต้องตื่นก่อน ผ้าปิดตา หูฟัง อันนี้ก็ช่วยได้มากทีเดียว เราจะได้ไม่ต้องตื่นตามเขาค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ โอเคเลยค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวจะลองไปปรับใช้ดูนะคะ คิดว่า ถ้าเกิดเรามีหูฟังปิดนะคะตอนที่ ช่วงที่เขาตื่นนะคะ มันก็อาจจะทำให้เราแบบไม่รู้ ส ตัว แล้วก็อาจจะ ก็คือนอนต่อไป แล้วพอถึงเวลาของ ช่วงที่เราตื่นน่ะค่ะ ก็ตื่นมาแบบจัดการโลกตามปกติได้เหมือนเดิมอะนะคะ ค่ะ ดีเลยค่ะ ส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องผ้าปิดตาก็จะทำให้เราไม่เห็นแสงเวลาแบบเขาเข้าห้องน้ำ หรือว่าเขาทำอะไรที่มีแสงลอดเข้ามานะคะ อืม แบบนี้ดีเลยค่ะ เป็นคำแนะนำที่ดีเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ ค่ะ ก็ลองนำไปปรับใช้แก้ปัญหาดูนะคะ แล้วก็ ผลเป็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ
ได้เลยค่ะ นี้ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ